Расскажи, что для тебя значит цифровой детокс и как его можно провести.
Ой, знаешь, для меня вот цифровой детокс- это просто, так сказать, как-то обрубить связь с внешним миром и сконцентрироваться именно на том, что вот физически находится вокруг меня, и всё. То есть это люди, это просто какая-то обстановка, например. То есть неважно, что есть вокруг. И да, как бы, ну, понятное дело, самый <chuckles> в нашем современном мире единственный способ это действительно сделать- это просто, действительно, вот, насильно обрубить связь с миром. То есть никакого телефона, никаких компьютеров, никакого телевизора, ничего. Просто. Процесс.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. То есть получается, что у тебя нет какой какого-то такого половинчатого, да, отношения, что, ну вот, я, может быть, телевизор оставлю, но телефон вот выключу, да. То есть ты прям вот так серьезно подходишь и прям полностью исключаешь все электронные, может быть, там, м, да, а, предметы, которые могут тебя как-то отвлекать или раздражать.
Мгм. Мгм. Да, потому что знаешь, вот я как-то дл для себя ощущаю, что для меня вот, как бы многие люди говорят о том, что они очень устают от соцсетей, от вот от этого всего. Ну как бы, а почему они устают от этого? То есть люди обычно ну, не все задумываются об этом, и по сути мы устаём от того, что постоянно есть вот эта цифровая интеракция с людьми, ну, не настоящими людьми, понятное дело, не всегда. То есть иногда это действительно люди в соцсетях, иногда это просто герои в фильмах. И, когда ты действительно полностью отходишь от этого, то есть полностью отключаешься от социума, как-то появляется время подумать и о себе, и подумать, что ты чувствуешь, и как-то сконцентрироваться не на том, как ты, как бы, становишься частью социума, а вот как ты становишься просто сам собой.
Да, это правда. Мгм. Да, да. Мгм. Мгм. Мгм. Да, слушай, а вот интересно, в какой у тебя момент это вот, э, возникло? То есть, у тебя всегда так было? Ты с самого начала понимала, что не нужно прям так сильно вникать вот в этот мир технологий и погружаться в него? Или у тебя был такой период, когда ты, может быть, была более зависима, да, например, от того же самого телефона или, может быть, от каких-то соцсетей, или от компьютера, телевизора. То есть, вот как у тебя это поменялось на протяжении, э, жизни?
Мгм. Мгм. Ну, наверно, было 2 таких переломных момента, переломных момента, э
Мгм.
То есть 1 такой момент был, что я как бы росла в доме, где, вот, всё мое детство я помню, что всегда на фоне играл телевизор. Что, в принципе, как бы норма. Это во многих семьях так. Постоянно телевизор, неважно, это новости, мультики для меня. Что-то должно было там играть.
Да. Мгм. Мгм. Но это была твоя потребность, чтобы что-то играть играло, или это всё-таки решали родители, а тебе приходилось жить в этих условиях?
И Мгм. Это родители! Как бы я была ещё ребёнком, то есть, ну, и понятно, какой ребёнок откажется от того, чтобы мультик был на телевизоре? То есть, да. <chuckles>
Ага, мгм. <giggles> Ну, вообще, да, наверное, да, особенно, если мультфильмы идут какие-нибудь.
Да! Вот этот "Никелодеон" или как как оно еще называлось? Я уже не помню! В общем, да! Для меня это было вообще никаких претензий! И как-то был какой-то момент, что родителям, не знаю, как они пришли к этому, им вот просто это надоело. Им надоело, что всё время вот телевизор орёт, надоело, что всё время вот эти новости крутятся по новостям, ничего хорошего не скажут и не всегда и правду скажут. Просто им как-то да, просто им как-то надоело. И был какой-то момент, что нужно было продлевать подписку именно на как бы вот эти на каналы, вот на это всё.
<chuckles> Мгм. Мгм. Да. Это правда. Это точно. Мгм. На каналах, то есть если каналы какие-то были платные, ты имеешь в виду, да?
Да. Да-да-да, то есть надо было продлевать на эту подписку, э, и родители сказали: "А чё-то нам не хочется. А давайте попробуем без этого". И действительно они не
Ага. <chuckles> Слушай, ну интересно, то есть, получается, что родителей заставила все-таки финансовая сторона, что нужно и платить, и продлевать подписку. Ведь можно было просто выключить телевизор в любой в любой момент и не ждать вот этого периода.
Не. Как бы это пришло не из того, что вот как-то денег на это не было, а просто вот нам: "А что, если попробовать без этого?" Да, потому что если ты всё равно продлеваешь подписку, то есть ты знаешь, что у тебя эта возможность есть, очень сложно будет не пот не не потянуться к пуль э, к пульту и включить это все равно.
Совпало, да? Мгм. Да, конечно.
И да, то есть и вот они отказались от подписки, то есть по сути телевизор просто превратился в черную коробку, которую можно подключить там каким там пример. Ну, тогда еще не было "Нетфликса", вот этого всего. Можно было подключить, например, к компьютеру и просто смотреть фильмы и всё.
<chuckles> Мгм. Мгм.
И это стало такой таким кайфом. То есть сначала, знаешь, было прям сложно, что нету какого-то такого, ш да, что нету какого-то фонового звука. Это прям Допустим, я когда возвращалась домой из школы, я прям как-то, что ли, страшно было, то есть, да, одиноко.
Фоново да, фона, да, какого-то отвлекающего. А, то есть, ты когда была одна, п получается, что тебе как бы непривычно было, да, без телевизора.
Да, да-да, то есть действительно было
И. А ты тянулась, т тебе как бы тянуло всё-таки включить и вернуться вот в этот вот привычный более мир? Или ты всё-таки сдерживалась, раз так вот родители решили?
Мгм. Ну, как бы это было решение родителей, так что я его уважала. Но да, мне было сначала очень странно, но потом, когда вот я втянулась в это, то стало просто так классно, так приятно! И действительно, для меня дом превратился не просто в какое-то пространство, где я сплю и ем, а в какое-то, э, царство тишины и спокойствия, где я могу спрятаться от внешнего мира и просто отдохнуть, если хочу, конечно.
Мгм. Да. Слушай, ну здо здорово! Ну да, конечно, у тебя выбор-то всё равно оставался. Ты могла в любой момент включить телевизор, посмотреть какой-то фильм или какую-то передачу.
Да. Да, да-да-да. Но как бы это какие-то требуют дополнительных действий, то есть придумать, а какой фильм посмотреть, а что. И как бы к п пока ты дойдёшь до как бы вот этого решения, вот как бы сегодня это очень просто. Но тогда это надо было прям пойти какие-то <chuckles> скачать фильм или какой-то диск купить или что-то.
Да, конеч Да, нужно немножечко было дополнительно что-то как-то <chuckles> применить, какие-то свойства, да, чтобы уже что-то посмотреть. Слушай, ну ты говорила, мы с тобой начали про то, что про переломные вот эти вот периоды, да, говорила, что их 2. Вот 1, получается, это связано со телевизором и с твоей жизнью, а, вместе с твоими родителями. А 2, получается, это какой?
Да. Да-да. Мгм. Да. Мгм. Вот, а 2- это, то есть как бы в моей религии есть такой день раз в году, то, что как бы делают полный детокс от всего, можно так сказать. То есть постятся. И и, да, никакой еды, никакой воды, никаких телевизоров, соцсетей, ничего-ничего-ничего. То есть по сути в этот день, как бы если всё делать по правилам, можно только молиться. Ну, я, поскоку, я не религиозная, но я всё равно хотела как-то, что ли, подтянуться, да, с подтянуться за этой традицией, я просто этот день оставляла на чтение, то есть на чтение обычных книг или настольные игры с семьей, то есть что-то такое, что всегда хочется и всегда нету времени на это. Вот, то есть. Это такие традиции. Да, и это просто как бы, да, поститься, ничего не есть, ничего не пить- это тяжело. И, я, честно говоря, перестала это делать со временем, <chuckles> потому что как-то надоело.
Ух ты, интересно. Ага. Мгм. Соблюдать традиции, да? Ага. Мгм, мгм. Мгм, мгм. Да-да-да, ну, это здорово! Так. А, это какой-то только период в жизни был, да, такой, когда ты с соблюдала вот этот вот глобальный детокс?
Да. Ну, вообще всё с всё намного проще, потому что я как-то просто стала взрослой, у меня всё моё существование держится на кофе. И я просто, если не выпью кофе, я у меня ужасная головная боль, я я прям не могу. То есть для меня действительно физически стало сложно переносить этот день без кофе. Стыдно, но да, что есть. Но именно вот это
<chuckles> Так. М, мгм-мгм. Всё понятно. Ага. Да, то есть ты можешь отказаться от всего, но от кофе ты отказаться не можешь, получается.
Не могу не могу никак это просто. Да, нужно что-то с этим делать.
Это для тебя с не той ноги, так, наверное. <chuckles>
Да, ну, надо что-то с этим делать, но не хочется. <chuckles> Ну да.
Ну, значит, может быть и нет необходимости, тем более, если у тебя прямая связь с, э, состоянием здоровья. Может быть, всё-таки аккуратно в этом плане нужно анализировать? Стоит ли его убирать вообще?
Да. Да, ну да. Пока что, как бы, я этим никак не занимаюсь, потому что это слишком приятно. Но да. Как бы вот эту вот эту привычку именно отключаться от внешнего мира я сохранила. И просто каждый год, где-то даже прям жду этого дня, потому что, чтобы действительно просто как-то разгрузиться и, не знаю, забыться в каком-то, знаешь, как будто прям в детстве. Потому что, когда же мы были детьми, как бы, ну, по крайней мере, в моём детстве, не было соцсетей, вот этого всего не было. И ты мог просто весь день бегать, играть, читать книжки, просто лежать на ковру и следить за его узорами. То есть всякое такое.
<chuckles> Мгм. Мгм. Да-да-да. <chuckles> <chuckles> Замечать, наверное, какую-то какие-то детали, которые ты не заметила бы, если ты вс всё время бы смотрела бы в какой-то экран, да?
И. Да! Да, и действительно, вот в этот день, когда вот я полностью от всего отключаюсь намеренно, появляются какие-то, не знаю, умные мысли про то, как я веду свою жизнь, про то, как какие-то планы на будущее, какие-то более четкие понимания, что, допустим, что-то да, я не так сделала в прошлом, то есть что бы надо было бы поменять, как бы какой урок из этого извлечь, и это очень классно.
Мгм. Как здорово! Мгм. Мгм. Слушай, ну на самом деле это очень здорово! То есть получается, что ты сначала вот рассказала о том, что у тебя вот как в религии есть такой определенный день, когда раз в 1 нужно отка отказываться от всего. А теперь вот такой цифровой детокс. Ты как часто стараешься проводить, чтобы погрузиться в свои мысли и, может быть, как-то проанализировать, а, свою жизнь, поступки и искать какие-то, воз возможно, новые н повороты жизни?
Да. Мгм. Мгм. Ну, вообще как бы в идеале, конечно же, раз в неделю. <chuckles> Но это, к сожалению, так не получается. Но что-то как-то вот такую схему мы создали с мужем, что мы очень любим, как бы, гулять по природе, то есть спать в палатках на природе, вот такое вот. И да, и мы очень любим это делать в местах таких очень отдаленных от цивилизации, то есть где нету сотовой связи. И получается да, и мы туда уезжаем, то есть мы скачиваем карту офлайн, чтобы всё равно знать, куда идти и что делать. Но
Ага. Мгм. Ня, здорово. Мгм, мгм. А, понятно. Ну да, чтобы не потеряться уж совсем, да?
Да, то есть чисто в целях безопасности. У нас, как бы, остается телефон, чисто в целях безопасности, но именно связи с общи с внешним миром у нас нету, и это просто такой кайф. Вот просто ты, природа, не знаю, огонь, и вот и всё.
Мгм. Мгм. Слушай. Это действительно здорово. То есть вы, в принципе, с мужем стараетесь такие дни выделять. То есть, э, максимум, конечно, хотелось бы делать это 1 раз в неделю, но на самом деле получается немножко реже. А есть ли у вас какой-то специальный день, или вы как-то рандомно выбираете?
Да. Мгм. Ой, ну, знаешь, обычно вот такой такие, как бы, э, детокс, они приходят после какого-то сумасшедшего периода, когда вот я прям, мы прям, я, или он, или мы оба прям чувствуем, что всё, как бы, всё надоело, то есть как-то всё затянуло, всё что-то <chuckles> сложное: и работа, и то, и другое. Всё как-то хочется, не знаю, обнулиться, да, навалилось, хочется какой-то сделать рестарт системе, и тогда я говорю: "Всё, давай ищи нам маршрут, поехали". И добавляю: "Мне нужно как-то продетокситься".
Да. Мгм. Мгм. Навалилось, да? Мгм. <chuckles> Да. То есть у тебя за это отвечает муж, это он, ответственный за поиск маршрута?
Да, <chuckles> да, я я даю указания, <chuckles> он выполняет. <chuckles>
<laughs> Ну, здорово, то есть у вас получается некоторое такое разделение, ам, обязанностей, да? Так, хорошо, и вы с ним уезжаете, и получается, практически полностью, ам, н оказываетесь отрезанными от вот такого вот, а, социального какого-то общения, да? Так, ну и вот что что вы тогда делаете? Вы гуляете на природе, вы разговариваете или вы, каждый, может быть, а, даже медитирует отдельно, или вы просто для того, чтобы провести время вместе, вот это выделяете?
Мгм. Если бы мира Да. М. Оно как бы, м, не знаю, всё от всего, то есть самый кайф в этом то, что ты можешь просто, как только ты решила, что всё, как бы этот день у меня детокс от от от, э, внешнего мира, от цифрового мира, от просто этой какой-то пост постоянной рутины, у тебя по появляется эта возможность просто 2 часа сидеть перед, э, <chuckles> каким-то огон огнём, то что разво допустим, разводим огонь, просто 2 часа пялиться на этот огонь и как-то неосознанно медитировать, неосознанно расслабляться или просто на целый день уйти куда-то в лес и там лечь на полянке, на солнышке, и 3 часа там проваляться, <chuckles> и это окей.
Мгм. Да. <chuckles> Мгм. Гулять. Слушай, ну это зд здорово! Ты, наверное вы, наверное, оба чувствуете какую-то перезагрузку, да, полную после этого, какой-то особый отдых?
Да. Да просто нервная система, она к да то есть неважно, сколько н насколько сильный был стресс, но эрн нервная система просто возвращается в какой-то вот этот возраст 4 лет, когда всё fun, всё классно. И да, как бы я думаю, если бы не эти деток
<chuckles> Какое-то состояние счастья, наверное, да?
Просто чистого счастья, расслабления, просто какого-то нулевого состояния, то, что прям вот никаких мыслей, никаких чувств, просто вот полное расслабление.
Ну, здорово, то есть ты посоветовала бы такую практику другим людям тоже, да? Однозначно, да?
Да. Однозначно, это к этому надо привыкнуть, это надо как-то спланировать, но результат просто сто резуль Это может быть сначала страшно, так одь как бы спрятаться от соцсетей, но результат того стоит.
Кто это был? Мгм. Слушай, ну, спасибо тебе большое за то, что рассказала про свой опыт. И действительно, цифровой детокс- это такая интересная вещь и, наверно, полезная для многих.
Да. Да, спасибо тебе большое!